Oh.
Halo juga Kak.
<chuckles> .Selamat pagi atau kabar dulu nih. S kayaknya selamat pagi dulu ya? <chuckles>
Iya, selamat pagi Kak.
Oke oke, selamat pagi juga Mbak. Dan, gimana nih kabarnya?
Sehat Kak. <laughs>
Alhamdulillah ya ikut senang ya Mbak ya, dengarnya.
Iya, iya, iya yang penting sehat dulu ya Kak ya. <chuckles>
Benar. Semangatnya kayaknya belakangan enggak apa-apa deh. <laughs>
Iya. <laughs>
Iya. Nah ini, pagi-pagi gini nih Mbak, eee, ngobrolin apa ya enaknya ya? Mungkin
Eee, Kakak sukan oh ini mumpung, eee, hari Minggu ya. Biasanya hari Minggu kan heeh, suka pada nonton ke bioskop ya. <chuckles>
Mhm. Ah, benar benar. Ah, iya iya, nonton bioskop, nonton di rumah gitu ya. Iya ya ya.
Iya, betul. Kakak suka nonton film?
Ah lumayan lumayan suka. Suka banget malah. Iya. <chuckles>
Suka. Oh, eee, terakhir nonton film apa Kak?
Ah. Mmm terakhir aku film itu series sih Mbak sebenarnya. Cuman kalau film itu udah lama banget sih. Kayak ya enggak lama-lama banget, 2 minggu yang lalu itu aku nonton film tentang penculikan gitu. Nanti coba aku inget-inget apa ya judulnya, gitu. Kalau series itu baru 2 hari kemarin, series Korea gitu, drama Korea.
Oh, oke. Ah hah. Oke. Oh drama Korea, oke. Nah, kalau Kakak nonton drama Korea atau film itu apa yang membuat eee ceritanya itu terasa kuat dan berkesan Kak?
Iya. Mhm. Wah, bagus pertanyaan yang bagus nih, Kak ya. Kalau menurut aku sendiri ya, yang bikin sebuah cerita film itu terasa kuat gitu, apa eee berkesan itu biasanya kayak gabungan antara jalan cerita sama mmm mungkin karakternya gitu. Jalan ceritanya yang relevan, karakternya juga terasa hidup gitu. Jadi kayak emosinya itu nyampe lah ke penonton gitu. Itu bikin apa ya, itu menurutku yang bikin sebuah film itu terasa kuat dan berkesan ya. Nah, terus juga mungkin kadang bukan soal efek spesial atau mungkin setting-an yang megah, tapi lebih ke gimana film itu bisa bikin kita mikir gitu, ngerasa bahwa mmm apa ya kayak relevan gitu, ngaca ke se ke pengalaman sendiri itu kayak wow jujur jadi bikin berkesan gitu. Kalau Mbaknya sendiri gimana nih?
<laughs> Mhm. Mmm. Mhm. Oke. Oke. Mhm. Oke. Oke. Kalau aku, terakhir nonton film itu juga sama, udah lama banget. Eee, aku pilih film itu berdasarkan cerita oh, aku ke terakhir nonton Oppenheimer kalau enggak salah. Oppenheimer eee, yang, eee, aku su sudah harus, e sudah pasti harus nonton, karena pertama sutradaranya Christopher Nolan. Nah, ya, yang kedua, e jalan ceritanya karena itu autobiografi, jadi, e pengen tahu, ye gimana, eee, sejarah hidup dari si Oppenheimer itu, begitu. Dan juga Mhm. Eksekusi dari filmnya itu, jadi karena sudah tahu Christopher Nolan sutradaranya, e pasti aku, eee, yakin. Oh ya, betul, pasti bagus, eksekusinya bagus, musiknya bagus, begitu sih Kak. <laughs>
Mhm. Hmm. Mmm. Oh. Iya ya. Wah, iya iya iya. Mhm? Mmm. Ya ya ya. Seru sih. Hmm. Hmm. Pasti bagus gitu ya? Yakin. Ya ya. Iya ya. Setuju setuju setuju. Ya.
Iya.
Mhm, kalau kalau soal Openheimer, aku ku jujur kurang tahu. Cuman dulu itu, f apa ya, f kayak hangat banget dibicarakan, gitu. Aku belum belum, apa ya, belum sempat nonton, sih. Cuman kalau dari, apa ya, cerita dari orang-orang, itu kayak bagus banget, gitu. <chuckles>
Oke. Oke. Iya, memang sempat booming ya, waktu itu terkenal banget, dibicarakan di mana-mana, begitu. Cuma kalau orang yang tidak begitu suka film panjang dan ya sejarah, tentang sejarah juga kayaknya, eee, akan membosankan. <chuckles>
Iya. Mhm. Mhm. Iya iya. Iya.
Iya, begitu. Heeh. Kalau Kakak sendiri, eee, jalan cerita yang unik atau karakter yang mudah diingat dalam sebuah film, apakah lebih pentin eee, lebih penting yang mana, kenapa, Kak?
Setuju. Mhm. Mhm. Oke. Kalau aku sendiri ya, hmm, sebentar, ini kayak agak susah juga sih, ya. Eee, tapi menurut aku, dua-duanya itu penting, gitu loh. Tapi kalau disuruh milih, karakter yang mudah diingat itu kayak, eee, punya dampak lebih besar, gitu. Soalnya kalau karakter yang kuat itu, bisa bikin penonton itu kayak terhubung secara emosional, gitu kan. Bahkan kalau kayak jalan ceritanya biasa aja, tapi kita bisa, apa ya, mmm, apa ya, ya, kalau kalau jalan cerita yang biasa aja, itu kayak kita malah bisa lupa, gitu. Jadi menurutku kalau aku lebih pilih, apa namanya, mmm, lebih pilih karakter sih, gitu.
Mhm. <chuckles> Mhm. Ya. Oke. Karakter ya, ya kadang-kadang kalau jalan ceritanya monoton, atau mungkin kurang bisa dinikmati, eee, tap heeh, gampang lupa, tapi, kalau karakternya apa kayak mengena gitu ya, eee mhm, itu gampang diingat. Tapi, kalau aktor atau aktris yang memerankan karakternya ber eee, tergantung juga enggak Kak?
Mhm, iya. Mhm. Gampang lupa. Iya, karena Iya. Ya bebas sih, cuman eee, ya itu, kayak harus gimana ya mau mau itu tokohnya siapa aja, itu harus kayak bisa all out gitu langsung bisa menem me meny mempersembahkan lah ke kita itu, kayak mungkin harus kayak lucu, karismatik gitu atau bikin greget yang bisa yang susah dilupain gitu. Jadi, bebas sih, kalau mau karakternya siapa aja gitu. Yang penting dia bisa menampilkan itu. Jadi, kita bisa apa ya, susah ngelupain lah gitu. Kan ada tuh kayak mungkin eee, kamu lihat di film A gitu, siapa gitu, semisal. Nah, itu terus dia main film di B itu kan karena "Wow" itu dia meranin di film A itu sangat-sangat bagus gitu. Kita jadi penasaran gitu kan sama film B gitu mhm.
Oh. Oh, oke. Oke. Heeh. Iya. Iya. Oh, begitu, oke oke. Karena sudah ada kesan tersendiri dari film A, pas eee, aktor atau aktrisnya main di film B, oh dia main lagi di film ini, gitu.
Iya. <chuckles> Heeh. Benar, itu itu yang aku mau omongin. <chuckles>
<laughs> Apa eee, Kakak, ada film berkesan enggak Kak, kalau soal kayak gitu?
Iya. Eh, kalau film sih jujur berkesan itu Interstellar ya, sampai sekarang.
Wow. <laughs>
<laughs>
Ya, oke, Christopher Nolan juga, ya. <chuckles>
Iya, itu, eee, apa ya, Interstellar tuh bikin mikir banget, gitu loh. Kayak kita tuh <tsk> plot twist-nya sih, yang sebenarnya, apa yang bikin aku, eee, pengen ap ya, berkesan lah gitu intinya filmnya. Soalnya sampai sekarang itu jujur aku hampir masih belum sangat mengerti 100% filmnya itu, ceritanya seperti apa, itu kadang masih bertanya-tanya, gitu. Itu sih yang bikin film Interstellar masih, apa ya, eee, kalau ditanya, "Apa film favoritnya?" itu, ya itu sih, Interstellar. Kalau kamu sendiri, ada film favorit enggak, mungkin?
Oke. Oke. <chuckles> Oke, film favorit, sampai sekarang aku masih, eee, memfavoritkan trilogi The Lord of the Rings. Lalu, ya, aku suka film yang berat-berat sih, emang yang mikir. <laughs> Sama trilogi The Dark Knight.
Kalau yang ser Wow. Wah, iya. <chuckles> Aduh aduh. Oh, waduh, iya iya. Keren sih, cuman
Iya. <chuckles> Iya gitu, sama kalau yang Interstellar yang tadi Kakak sebut, aku juga pernah nonton, dan itu memang, eee, buat ak eee, dia, eee, buat film-nya buat aku mikir, tapi aku juga masih belum paham seratus persen gitu <chuckles> karena melibatkan banyak, eee, fisika ya, ilmu fisika, jadi harus heeh, <chuckles> gitu. <chuckles>
Ada. Hmm. Iya iya. Mhm. <chuckles> Iya. Ya ya, bener itu. Aduh, duh. Iya iya.
Itu heeh, jadi eee, kalau misalnya nih, eee, Kakak, nonton film
Setuju banget. Mhm. Mhm.
Eee, mungkin film baru, eee, bagaimana peran emosi dalam membuat sebuah film jadi terasa kuat dan meninggalkan kesan, Kak?
Heeh. Wah. Wow. Iya iya. Menurutku, mmm, emosi itu elemen yang enggak bisa dipisahin lah dari film yang berkesan kan.
Iya.
Menurutku sebuah film itu bisa jadi keren banget tuh, ya mungkin dengan efek visual atau cerita yang unik. Tapi, kalau enggak ada emosi yang nyentuh, rasanya film itu kayak enggak enggak akan bener-bener ninggalin kesan gitu loh ke kita.
Iya.
Ya, mungkin kalau emosi yang dimaksudkan itu kayak bisa bermacam-macam, kayak mungkin ya kesedihan, gembira, ketegangan, gitu ya mungkin takut takut juga bisa takut. Tapi, apa ya, tapi emosi yang tulus itu yang bikin penonton itu kayak merasa relevan atau relate gitu ya, ikut terbawa gitu.
Oke. Iya. Iya. Oke. Oh, oke. Ya, aku ingat, eee, 1 film waktu itu aku nonton, eee, kecil pas masih kecil, eee, film animasi sih, Kak, The Lion King yang versi klasik. Nah, aku nonton sama ibu aku dan sepupu aku, eee, ada adegan di mana, eee, Mufasa, eee, es eee, apa, eee, raja ya raja singa pada saat itu ya, heeh, The Lion King itu, eee, dia Mufasa mati, terus Simba-nya kan masih kecil, pas dia ngelihat ayahnya mati itu kan, eee, adegannya, eee, mengharu biru sedih banget gitu. Aku yang waktu itu masih kecil aja nonton adegan itu aku juga bisa nangis sesegukan, Kak. <chuckles> Padahal cuma film animasi ya, heeh, tapi emosinya itu nyampai banget gitu. <chuckles>
Gitu. Mhm. Ya. Iya. Oh. The Lion King itu ya? Masa? Iya iya. Hmm. Mhm. Iya iya. <chuckles> Iya. Iya iya, setuju. Iya iya. Iya sih. Eee, dan dan kalau, eee, apa ya, mengingat Mbaknya cerita seperti itu sekarang lagi apa ya, hangat-hangatnya film Jumbo itu. Itu juga kebetulan aku ya berapa bul eee, berapa bulan ya, enggak minggu sih, 2 minggu yang lalu kayaknya. Itu aku nonton Jumbo sijula dan kebetulan, eee, apa ya, <smacks lips> di bersama kayak apa, a SD atau TK aku juga enggak tahu sih, kayak anak-anak kecil gitu bareng nonton, dan itu ada yang nangis juga gitu. Mungkin, mmm, walaupun film animasi gitu, anak kecil juga bisa nangis tuh berarti sangat apa ya, sangat bagus gitu peran, peran yang dimainkan animasinya itu, setuju sih gitu.
Iya. Oh, iya. Heeh, oke. Heeh. Oh. Heeh. Oh, iya iya. Eee, Jumbo aku belum nonton sih ya mungkin heeh, lain kali aku juga coba nonton Jumbo deh, <chuckles> gitu.
Belum nonton. <chuckles> Iya iya. Jadi inget aja kayak Kakak cerita gitu tuh aku juga, e lihat gitu loh, anak kecil nangis.
Heeh. Iya, eee, apa, walaupun mungkin anak kecil enggak belum terlalu paham ya, eee, soal film dan, eee, akting gitu, tapi ternyata yang buat fil yang buat film animasinya, ini nih benar-benar pintar. <laughs> Gitu, iya.
Nah. Mhm. Ah, iya, bener bener. S apa lagi, ya, mungkin, eee, kalau kamu suka cerita film yang mungkin sederhana tapi dalam, atau lebih suka yang penuh plot, penuh kejutan, tapi, eee, apa ya, biasa aja, gitu, pilih mana, nih? Karena kelihatannya kamu lebih suka film yang berat-berat, gitu. <laughs>
Mhm. Ok oke. <laughs> Eee, sebenarnya aku memang condongnya lebih ke film yang dalam, gitu ya, yang berat-berat, tapi aku juga suka dengan yang penuh kejutan dan plot twist. Biasanya kalau yang, eee, plot twist itu kan yang seperti, eee, misteri, eee, ya kejahatan det detektif, kayak gitu, kan. Aku pernah nonton Gone Girl, eee, Ben Affleck, itu aku akui, eee, plot twist-nya lumayan bagus, gitu. Heeh. Plot twist-nya jadi, eee, ternyata s eee, apa, eee, a akhir filmnya tidak terduga, ternyata istrinya sendiri yang merencanakan kan, begitu. Kakak nonton juga, ya? <laughs>
Heeh. Iya iya. Mmm. Nah, iya bener. Susah ditebak, gitu, mhm. Mhm. Mhm. Oh. Iya iya ya. Mhm. Iya. Wah, keren sih, ya. Eee, sebenernya enggak nonton, cuma dari dari Kakaknya bercerita itu, kayak penasaran juga Gone Girl ya, coba nanti aku
Oh. Gone Girl, heeh, begitu. Tapi kalau yang sederhana tapi dalam ya, itu mungkin kayak yang paling ingat The Lion King, itu kan sederhana ya, tapi dalam, begitulah. Ya, gitu, kalau Kakak gimana?
Heeh. Cu Hmm. Iya. Iya, bener. Iya, tapi Eee aku lebih suka cerita yang sama sih, kayak sederhana tapi dalem aja gitu. Yang bisa bikin kita mikir dan kayak bisa apa ya, eee, relevan, relate gitu sama kehidupan sehari-hari gitu. Kadang, menurutku film yang sederhana itu justru bisa lebih kuat tuh karena mungkin lebih dekat aja ke perasaan kita gitu ya. Ya riet relate gitu loh kehidupan sehari. Nah, ceritanya bisa kayak mungkin tentang hubungan keluarga, pertemanan gitu tuh yang intinya mudah-mudah aja gitu, ya itu lebih kayak lebih berkesan aja gitu. Aku lebih suka yang seperti itu, gitu. Tapi enggak bisa dipungkiri juga, film yang banyak kejutan atau plot twist itu juga menarik, cuman kalau disuruh milih, tetap yang sederhana aja, tapi dalem gitu. <laughs>
Oke. Oke. Ya. Oke. Oke. Heeh. Oke, berarti suka nonton film Indonesia ya, kebanyakan ya Kak ya?
Eee lumayan, Indonesia apalagi yang komedi gitu. Wah, senang Mbak. <laughs>
Lumayan. Oh. <laughs> Iya, soalnya film Indonesia yang aku tahu itu kebanyakan ringan-ringan, kalau enggak horor sih ya.
Mhm. Iya. Benar.